É, sim, sim. É, são são ideias boas, eu acredito que, eh, não não tão distante, a gente vai vai conseguir acompanhar, eh-eh, novidades na-na tecnologia e e eu fico na torcida para que sejam novidades tecnológicas vantajosas, porque de desvantagem já tem muita coisa no mundo, né <laughs>
<laughs> É verdade, s se for para inventar alguma coisa, que seja para inventar uma coisa boa.
É, é é vero. Eu concordo totalmente. Uma um um item que é besteira, mas que eu adoro e que que de de tecnologia é o é o relógio digital, né. Eh, eu utilizo hoje em dia para ir para na para academia, para fazer atividade física, eh, e o relógio ele me diz o meu batimento cardíaco, quantos passos eu dei. Nossa, isso é tão bacana. E, antiga
Hã. Hum. Verdade. Sim. É. incrível. Eu ia olha, eu eu acabei de pensar em uma coisa que eu ia gostar também, um robô que limpasse a casa.
Boa. Mas hoje em dia já até tem aqueles menoreszinhos, um-um uns que parece uns redondinhos. <chuckles>
<laughs> Ah, mas não é o suficiente. Eu queria um que limpasse a privada, que limpasse o chuveiro, que fizesse várias coisas.
Boa. É uma ideia ótima, incrível. Ai, amei a gente trocar esse esse esse esses essas ideias, esse papo.
<laughs> É? Né. Quem sabe a gente inventa alguma coisa juntos na próxima?
Boa, vamos pensar nisso, então. Um abraço, até a próxima.
<chuckles> Então está bom. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.
Tchau.